Pero cuéntame, ¿qué sonido de la naturaleza te ayuda más a concentrarte?
Mira, pues, tengo varios, porque, sien yo tengo como un problema de concentración, por así decirlo, <laughs> este, entonces, pues, digamos que siempre he batallado con eso, ¿no?, o sea, como que, mm
Oh, ah. <chuckles>
¿Sabes?, este tema del T-D-A-H y todo eso, ya sabes que hoy como que dicen que todo está de moda, pero pues pues, no es que esté de moda, sino que realmente, pues, no había la suficiente conciencia para ir a revisarte, ¿no? <chuckles> Es como cuando estás enfermo de algo y de repente dices: "No, no voy a ir, ¿por qué?". Y de re sí, exacto, y de repente dices: "Es que tienes cáncer". "Achi. ¿Có cómo? ¿Cómo?". Exa exactamente así me pasó, <chuckles> porque yo, pues, yo viví toda mi vida así, ¿no?, o sea, pues, ah, siendo un desastre y siendo, eh, dinámico, y y me metían a deportes y me metían a música y me metían a no sé de y así, ¿no? <chuckles> Entonces
<laughs> Sí, sí. <chuckles> Tiene que ser grave, si no no vas, ¿no? <laughs> <laughs> Después de Okey. <chuckles> Okey, a ver, cuéntame. Pero tú en tú en lo tuyo. <chuckles>
Sí, exacto, yo en lo mío, y no podía como que concentrarme solamente en una cosa hasta que p era algo que realmente me gustaba.
Vaya.
Digamos que no tuve r problemas, por así decirlo, hasta que entré a la universidad, ¿no?, <laughs> donde ya
Ay, pero pues si tardaste un rato, ¿no?, o sea, ya había pasado cuántas cosas, y, ¿qué te pasó ahí?
Hace muchísimo. Sí, no, o sea, por ejemplo, ahorita yo tengo 28 años, ¿no?, y lo supe lo supe a los 27. <laughs>
Wao. <laughs> <chuckles> Ya casi todo lo que llevas de vida. <laughs>
Sí, claro. Entonces, este, eh, pues, yo digamos que me hacía mis propios truquitos, por así decirlo, para poder concentrarme, porque, pues, sí era un punto en el que, a ver, ya me sentaba y decía: "¿Por qué no me puedo concentrar?" <chuckles> Entonces
Ay. ¿Y y cuál es 1 de ellos? ¿Cuál es el primerito que ahora sí que inventaste?
Eh, no, pues yo, te digo, soy como mucho de investigar y y así. Entonces, este, pues sí, como que yo ya sabía que algo tenía, pero no sabía qué. Pues yo no soy profesional de eso, ¿no? Entonces entonces, pues sí, yo pero uno tiene como ese instinto, ¿no?, de decir: "Ay, algo algo algo me pasa, ¿no?". Ujú.
Ah, ya. Eh, sí, claro. Algo no cuadra ahí dentro de todo lo que te estaba pasando. Y y dime.
Sí, sí, sí, exactamente. <chuckles> Entonces, este, pues yo probé hacer de muchas cosas. La primera que me acuerdo fue música clásica, ¿no?, así, este, música clásica, porque era como que, eh, o sea, justo a mí me gustaba mucho, este, otro tipos de música, pero siento que más mi mente se iba por otros lados, ¿no?
Ah, ya. Ah.
Entonces, este, la música clásica como que me aterrizaba a un lugar, ¿no?, como que era tan cíclico, sí, era como tan cíclico, la la la música que, pues, como que siempre me venía lo mismo. Entonces, como que, mí yo mismo, pues, em, estudiaba algo y y de ahí no me salía, ¿no?, y seguía, y seguía, y seguía, como que activaba, mm, el hiperfoco, por así decirlo.
Qué curioso, ¿no? Ajá. Ajá.
Y
¿Y en qué forma utilizaste la música clásica? O sea, ¿cómo te diste cuenta que te estaba ayudando?
Eh, bueno, a mí siempre me gustó, ¿no?, pero sí justo sentía como una paz, una paz que me que me envolvía cuando cuando eso, pues, cuando lo escuchaba, ¿no?
Ah, entiendo. ¿Sentías que te relajaba?
No, pero sí sentía que me concentraba, o sea, que, mm, mantenía la misma atención, pero lo enfocaba a acabar este ensayo o o este proyecto o lo que sea, ¿no? <chuckles> Y
Ah. Vaya, entiendo. Ya, ya, ya, te en te enfocaba. Entonces, como estabas diciendo, te enfocaba hacia un tema ya más dirigido, sin tantas distracciones.
Ajá. <chuckles> Exactamente. ¿Sabes cuál fue el problema? que que, este, esto no lo puedo, no n no se puede mantener a largo plazo, porque pues sigues teniendo la misma tensión. <chuckles>
Vaya. Dime. Ah, ya. <chuckles> O será cómo nada más, una pastillita momentánea nada más.
Sí, claro, yo me acuerdo que me tomó me ponían mis 3 litros de café, porque ni uno uno no me hacía, y y y y y me ponía música clásica y así así así, para hasta terminar, ¡ah!
<chuckles> ¡Ay!, cam Oye, ¿pero el café no te alteraba más?, de por sí, ya eras inquieto, ¿no? O sea, por lo que me comentas, ¿el café no te alteraba más?
No, me No, me daba sueño. <chuckles> Sí, sí, sí. A menos que sí, de plan de plano tomara cantidades que ni un humano l las debería de tomar, ¿no? <chuckles>
¡Ah, qué curioso! <chuckles> <laughs> ¿Y luego?
Entonces, est entonces, eh, justo como mi carrera es tiene que ver mucho con la naturaleza, yo soy ingeniero agrónomo.
¡Ay, guau!
Entonces, este, pues, yo me recordé que en los viajes de práctica que hacíamos, pues estábamos de repente mucho al al aire libre, la la la la intemperie. Y algo que, mm, yo recordé en en algún momento así de locura, lúcida, este
Ajá.
recordé que me arrollaba mucho escuchar llover, escuchar los grillos, eh, de, este, escuchar el viento y ver hacia arriba y ver negro y ver las estrellas y así. O sea, que como que recordé mucho eso y dije: "Oh, sí es cierto". Una manera de tranquilizarme <chuckles> es eso. O sea, cuand cuando más yo me sentía, pues, digamos, en paz, era justo estando afuera y escuchar solamente lo que pasaba, un pajarito, una le una lechuza. Ajá, sí, ¿no? O los sapos, ¿no?, <chuckles> así. Entonces Sí, te lo te lo juro. Entonces, pues, ya la manera de pues pues, yo vivo, digamos, en la periferia de la ciudad, ¿no? Entonces, pues ni a ni de suerte voy a encontrar aquí una lechuza o o o algo así, ¿no? Si acaso grillos, pero, <laughs> enton
¡Ay! ¿Cómo crees? Era esto. ¡Ay, qué interesante, oye! <chuckles> ¿Cómo crees? ¿Y luego? No, pues está complicada la cosa por aquí. ¿Y qué hiciste entonces, cuando viniste aquí a la ciudad? Porque no es lo mismo, obviamente el campo definitivamente, ¿qué hiciste con todo esto que estabas descubriendo?
No, para nada. Pues, este, pues justo fue hacerme como una experiencia de inmersión, <chuckles> en la que, pues, yo ponía mi pantalla, mi bocina o mi teléfono, me ponía audífonos, lo que sea. Este, y buscaba, pues, sonidos justo de naturaleza. Así, lo más realista que pudiera. ¡Sí, claro!, si no, yo de si de partir de ese momento yo empecé a dormir mucho mejor, y a estar un poquito más tranquilo conmigo mismo, ¿no? <chuckles>
Ajá. Y te empezaban a funcionar. ¡Ah, qué interesante, oye! Y que lo descubriste, pues técnicamente, eh, investigando un poquito y y y que de alguna forma te hizo clic, ¿no?, en algún momento en tu en tu mente, te hizo clic esta situación, pues, qué interesante y, ¿cómo te ayudó en la parte de la concentración aparte de que ya podías descansar mejor? ¿Cómo te estaba ayudando esto?
Sí, te lo juro. Sí. Eh, pues, es que lo empecé a combinar como con meditación y cosas así. Entonces, pues, era, de plano hasta te lo recomiendo, o sea, <chuckles> este, p eh eh, si no, yo se lo recomiendo a todo mundo, porque esto lo debería de experimentar todo mundo, o sea. Ya cuando de repente estás muy estresado por el tiempo, o yo qué sé, nos estresamos de todo, ¿no? Este, pues, es justo ten quedarte en un lugar fijo, en tu lugar de paz, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, aquí es mi cuarto, ¿no? En mi escritorio, aquí solito, con las puertas cerradas, o sea, que nada me moleste. Em, y p y p y poner, pues, cualquier, eh, sonido de naturaleza de, bueno, o sea, cada quien creo que tiene el suyo, ¿no? Por ejemplo, a mí, te digo, me sirven mucho, eh, di digo, cada quien tiene el suyo, porque en la naturaleza justo, como dijiste, pues, es muy diferente a escucharlo ya en a través de una bocina, ¿no? O sea, porque porque a veces a veces como que no empata así, ¿no? Como que dices: "Ay, sí sé qué es, pero no no, algo no me cuadra", o sea. <chuckles> Sí, te lo juro.
Ajá. !Oh, wao! <laughs> Oh, bien. Ajá. Claro. Oh, ya entiendo. <chuckles> Claro, por supuesto, cambia. <chuckles> Ajá. Pero no es. <laughs> Ay, ¿cómo crees? Y, mm, y, mm, me estabas contando que tú lo descubriste en la universidad. Ajá. Esto, o lo, ¿sí lo sí lo tuviste de la universidad, eh, le los sonidos de la naturaleza en ese momento o fue después?
Ah, sí, pues. O sea, porque sí, de repente, mm, o sea, yo tenía como esta inquietud de por descubrir qué hacer, <chuckles> pero no lo aterricé ya hasta después. Ajá, no lo aterricé ya hasta después.
Ajá, ibas es curioso definitivamente. Oh, ya. Ya había pasado la universidad cuando tú lo descu ya lo a ya lo adaptaste a ti.
Sí, yo creo que ya van para 4 o 5 años que egresé. <laughs>
Oh, ya. <laughs> No, pero oye, es increíble cómo lograste todos los grados, ¿no? A pesar de que te complicaba la concentración, ¿sí fue todo un reto para ti, no? A ver, cuéntame, ¿cómo se te hizo estudiar así con esas dificultades de concentración? ¿Cómo lo lograste?
<chuckles> Pues sí, yo le doy mucho, mucho peso a la música y a la escritura. Como que siempre escribí acerca de mis sentimientos, acerca, sí, despotricar de lo que sea, o reflejarlo en algún verso bonito, yo qué sé. Eh, al lado de al lado de una guitarra o un pianito así, como que siempre siempre me sirvió, ¿no? Siempre me sirvió. Y a veces cuando ya no podía hacerlo por el tiempo, o sea, de que tengo que entregar 7 proyectos y 2 exposiciones para mañana y no sé qué, este, pues ya no me daba tiempo de hacerlo con la guitarra, ¿no? <chuckles> Entonces, pues, nada más ponía una de música, música que fuera como tipo radio, que no no fue no tuviera letra, porque la letra me distrae completamente, o sea, me mm.
<laughs> Ajá, impresionante. Ah, ya. <laughs> Ajá. Sí, claro. Ah, tiene que ser clásica, semiclásica, pero ya no más.
Ajá, o sabes, este, hay una mm, no sé no sé si decirle género. O sea, de ahí sí desconozco si sea género, pero yo lo conozco desde hace mucho, que se le llama lo-f lo-fi, es lo-fi.
Ah, ¿y y esto qué tiene? ¿Qué qué contiene este gén? Bueno, este tipo de música, ¿qué es lo que tiene?
Justo si quieres así como, ah, nada más tener algo de fondo, incluso también lo recomiendo, ¿eh?, tener algo de fondo, eh, que sea como, es que hay lo-fi de muchas cosas, ¿no?, de pop, de rock, de clásico, de, este, medio electrónico, de random, ¿no?, este, y así. Y es un es un cuate ajá, es un cuate que se dedica, o sea, tú encuentras el tuyo, ¿no?, así de que: "Ay, yo, pues, hoy quiero un lo-fi de, eh, hip hop". Ah, órale. Entonces, hay muchísimos y todos están en streaming, o sea, lo están transmitiendo ahora mismo o son videos, eh, digo video porque en realidad es pura música, ¿no?, pero lo lo suben a YouTube y cosas así, este, en el que, mm, dura el video como 10 horas, para que ahí lo tengas sin moverlo, o sea, nada más que tengas el el audio, ¿no?, y entonces tú ya te pasas a otra pestaña
Bien. Ah, ¿de todos los estilos? Ajá. ¿Y siempre sobre un mismo género, siempre sobre el mismo género, puedes oír por horas lo mismo?
Ajá. Pero pero va no, va rolando, o sea, como que es un tipo diyei que va como que simpleando, ¿no?, el sus sus soniditos y todo todo empata, a tal grado que sí estás escuchando todo el tiempo música, pero no te aburres porque justo lo va cambiando ligeramente, ¿no? O sea n si tú pones el minuto 1 y luego después lo adelantas al minuto 10 es totalmente distinto, pero es el mismo género, ¿no?, igua igual es así como tranquilito, ¿no?, y, a veces, hasta pone también De veras, ya me acordé, ahí mismo lofi de naturaleza. Entonces, y lo combina lo combina como, no sé, con, ya sabes, estos instrumentos chinos co de cuerdas o percusiones y así, y un sonidito de naturaleza, agua cayendo, pajaritos pajaritos cantando. No, la verdad es una cosa relajante <chuckles> que aparte te concentra, te concentra en todo lo que tú puedes estar haciendo ahí. <laughs>
Ah. Ajá. Wao. Ah, vaya. Ajá. Oh, impresionante. No, no, no. Qué bien. Y y esto ahorita, bueno, porque lo que me comentas, es que prácticamente ya lo haces actualmente, ¿cómo te ha beneficiado este tipo de de música que no tiene letra?
Sí. Ay sí, ya puedo concretar mis ideas. <chuckles> Porq porque de repente sí justo estoy así como que divagando, ¿no?, pensando cualquier tontería así, y digo: "Ah, esta-esta es una buena idea". Entonces, pues ya me pongo eso, el el Lo-fi o alguna música que no tenga letra. Este, y ya, me agu me ayuda a concentrarme y a poder aterrizarlo en la computadora y después ya llevarlo a cabo a a manual, que es l es lo que más me gusta, ¿no?, estar ocupado con las manos. Pero, este, justo
Eh, adelante. <chuckles> Wao. Ajá. Entiendo. Sí, claro. O te costaba trabajo llegar a ese punto, ¿no?
Sí sí sí sí no, lo que batallé. <chuckles> Sí, a veces hasta los mismos maestros me decían: "Es que, hijo, tú tienes un buen de buenas ideas, pero aterriza una. <chuckles>
<chuckles> Ay, ¿cómo crees? <chuckles> Aunque sea uno, no pedimos tanto, ¿no? No te pedían tanto así los maestros, ¿no?, definitivamente. Pero pero la verdad es que hiciste un gran esfuerzo de de pasar todos tus ciclos escolares y, pues, terminar la universidad, porque a la mejor otro otro chico a lo mejor se hubiera rendido, no sé, ¿no? ¿En tu caso no fue así? Es increíble cómo pudiste pasar tantas etapas a pesar de tu problema de concentración y al final descubrir que que la naturaleza lo que más te relajaba, te concentraba, te ayudaba a aterrizar tus ideas. Ha sido increíble cómo lo has utilizado y y cómo te ha cambiado la vida esto.
Sí, no. Si fue <chuckles> Sí, claro. De hecho, hasta en las mismas exposiciones, yo era el típico <chuckles> que a veces no estudiaba porque, pues, no sé, se le olvidó, se puso nervioso o o de plano no estudiaba. Y e y en las exposiciones, así como de: "Ay, ¿de qué voy a hablar?". Y, pues, como siempre estoy viendo cosas y de repente me clavo en una, me clavo en otra, pues, como que siento que tengo mucho tema, ¿no? Pero tú nomás me pones el pie y de repente ah, ya te puedo platicar así, va va va va va, ¿no?
Ajá. Ajá, ¿cómo crees? <chuckles> <chuckles> O sea empezabas con la A y acababas con la Z. <chuckles>
Sí. Y de repente, pues justo eso siempre me pasaba en la exposiciónes, ¿no? Digo, no siempre, porque nunca me gustó ser así. Siempre me gustó como que sí ir bien informado de lo que iba a hablar, porque, pues s da mucha seguridad. Pero justo era así como de que: "Ay, hasta los profes se quedaban así de, no, pues, sí sabe". Y cuando sup mis compañeros por atrás así de: "Este cuate no estudió y y ya le sacó 10 no, no lo puedo creer, ¿no? Y yo así de: "Ay, pues, es que no" <chuckles>
Okey. Bueno, pues pues algo tenías algo tenías que tus maestros lo notaban definitivamente, si no o sea, no es así de fácil, ¿no?, <chuckles> o sea, ojalá así fuera que sacaras tantos dieces pero yo creo que sí había un esfuerzo de por medio y y te aprendieron a conocer, ¿no lo crees?
Sí, no. <chuckles> ¿Sabes?, un algo chistoso que me pasaba je siempre en la universidad era que nunca fui de dieces, ¿sabes?, eh, e repente, sí, en las que más me gustaban, pero eh, nunca fui un chico de dieces, ¿no? Jamás fui un chico de dieces, ¿no? Pero sí, entraba ahi entraba ahí en mis 7 8 9 ¿no? En eh, uno que otro 10 en y bien ganado, sí, no, no me importaba, ¿no?
Dime. Ajá. Ajá. Y bien ganado, dice. <chuckles> No, bien, ¿y luego? <chuckles>
Este, que yo noté que cuando mejor me iba era cuando estaba lloviendo.
Ah ya. O sea era algo inconsciente, ¿no? O sea, no estabas consciente, pero sí te estaba ayudando, ¿no?, qué genial.
Porque justo justo escuchaba Sí, sí, está está bien raro, ¿no? Porque justo de esto me di cuenta de hasta después, te digo. Cuando ya empecé a analizarlo como de: "Ay, ¿y esto?" Esto recuerdo que me ayudaba. No lo sabía que me ayudaba, pero como que empecé así sí justo el inconsciente, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Que de repente, llo así haciendo mi examen y, ah, la lluvia me concentraba más. <chuckles> Era como que bien loco, ¿no?
Si, tardaste un poquito. No, no, es que era inconsciente. ¿Sí? Wao, <chuckles> ay pues yo creo que la naturaleza te cuidaba <chuckles> de alguna manera, ¿no? <chuckles>
Quién sabe. Y, no pude haber caído hasta en mejor carrera, porque me hizo aprender mucho de hasta de mí mismo, ¿no? <chuckles>
No pues estuvo muy bien. Y así como muy sencillito, eh, la naturaleza, ¿tú recomiendas lo que me estabas comentando de escuchar este tipo de música sin letra para que alguien más lo lo aproveche?
No, sin duda, aparte de agradecerte, te te lo recomiendo, ¿eh?
Oh, yo también te lo agradezco. Cuidat